Okay, warum denkst du
Eine meine Priori einer meine Prioritäten für mich selber. <chuckles>
Okay, warum? Also
Ähm, weil wenn man jetzt ein Problem lösen will und jemand anderes für mich jetzt ein Problem möch äh, lösen möchte und sagen wir mal, das geht in die Hose, dann rege ich mich ja über die Person dann irgendwie indirekt auf
Mhm.
auch wenn ich das nicht möchte. Dann habe ich irgendwie in meinem Kopf so: „Ach, warum hat er das jetzt hätte ich das gemacht, dann hätte ich's besser gemacht.“ Dann kommt dieser Gedanke und deswegen ma immer von Anfang an, wenn irgendein Problem ist, ich mache es selber.
Mhm. Hm, verstehe.
Das beste Beispiel gestern noch, ich habe mit, äh, Freunden zusammen ich fange grade an zu streamen und, äh, all jeder hat so 'n bisschen so jeder weiß 'n bisschen was von etwas, aber ich dachte mir so: „Ne, ich muss es jetzt alles machen. Ich muss jetzt die Kamera anschließen. Ich muss jetzt das Mikrofon anschließen. Ich muss den 2. Bildschirm holen.“ Und also weil ich weil ich immer m mir auch denke, andere Menschen arbeiten eher schlampiger mit der also, die gehen eher so, nicht so gut damit um mit den Sachen.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
So, und dann sage ich: „Ich mache es selber, ich nehme es selber in die Hand.“ <snorts>